あ、あの、ちょっと今日アドバイスいただきたいことがありまして。
はい。
はい、あの、今フリーランスになりたてなんですけれど
うん。
あの、ライターの仕事をしていたんですが
はい。
はい、あの、ま、取引先とちょっと今揉めておりまして。
うん。
で、ま、すごく動揺もしているのと同時に、ま、ちょっと今後どういう対応をしていけばいいのかっていうのを、ま、ちょっとご相談さしてま、アドバイスいただきたいなというふうに思っているんですよ。
うん、なるほど。その、ま、ちょっとこう揉めてしまっているっていうことは、もう、ちょっとクレームに繋がっているっていう感じなんですかね？
はい。 そうですね、なんか、はい、ま、そんな感じになってまして。
うん。 なるほど。これって内容とか深刻さとかって聞いても大丈夫ですか？
あ、はい、大丈夫です。あの、ま、ライターの案件を、ま、えっと、取引さしていただいて。で、契約当初に、ま、やり取りの当初に、うんと、なんでしょうね、その、と特に取り決めが明確にはなかったんですよ。
はい。
うんと、ま、こういうものを書いてくれみたいな、ま、ざっくりとざっくりとしたマニュアルはあったんですが、なんか、何千文字ぐらいで書いて欲しいとか、ま、ざっくりとこういうテーマを書いて欲しいみたいなのあったんですけど、なんか、そんなに明確には、あの、言われてなかったっていう状態で。で
うんうん。 はい。 ああ、なるほど。 うん。 うん、なるほど。じゃあ、その、相手側の方から来た、そのお願いされていた内容っていうのは、そこまで詳しくはなかったので、もう結構自由度が高い感じで、こう、書けるっていうようなお仕事だったんですね。
はい。 はい。 はい。 はい。 あ、そうですね。で、ま、特に納期とかも、えっと、指定は、ま、あの、指定はだいたい、最初は、なんか、まあ、「理想は2日にい1本上がったら嬉しいです」とは言われてたんですけど、まあ、あくまで理想だっていうところで。ま、実際のところは、まあ、1週間に1つぐらいなペースでやってたんですよ。で、そしたら、その、向こうから、あの、毎月の支払いがすごくお遅かったので
うん。 はい。 うーん。 はい。 うん。 はい。
てのは、そ当初10日ぐらいに払うっつったのが、なんかいつも支払いがなかったんで。
うーん、なるほど。
ま、ちょっと困るなと思って、はい、まあ、だいたい20日とかなってもはい。
うん、ま、そうですよね。はい。
支払いがないので、えっと、ま、ちょっと
うん。
で、個人同士のやり取りだったんで、まあ、その「業務委託契約でちょちゃんと取り決めてもらえないでしょうか？」みたいなことを言ったら、そしたら、なんか、向こうがちょっと、なんか、怒って。
うん、ふん。 ふんふん。
「お言葉ですが」みたいな感じで、なんか、は反応があってですね。
はい。なるほど。
なんか、そのはい。そうですね。
相手側のその要要求とい要望というか、こう、怒った原因は何だったんでしょうかね？
ええええ。 まあ、向こうとしては、まあ、あの、あなたがそうやって業務契約書取り交わしたいっていうのなら、まあ、別にそれはそれでいいんだけど、こっちにもちょっと言いたいことがあってっていう風にき来まして。うんとはい。で、なんか「納期がまず、すごく遅れているかが、あなたはどういう認識ですか？」って言われたんですけど、まあ、普通に1週間に1本程度のやり取りだって言って、1週間に1本程度のやり取りやってて、まあ、けで、そこに関して特にもう、まあ、セーフだったんですよ。
ふんふんふん。なるほど。 はい。 はい。 ふんふんふん。
ま a、でもなんかその、1週間以上遅れてるっていう意味合いでなんかその言われて。
ふーん、なるほど。ちょっと、ここでこう、あの、ちょっと違いが、その認識している違いっていうのが、お互い違かったっていうのが分かったんですね。
はい。 そうですね。まあ、あの、正確にはこっちが納品してから、向こうが新しい記事の発注を出していただくまでに、ラグがあるので
うん。
なんか、ま、それを含めて1週間だという、なんか意味合いだったのかもしれないんですけど。
うーん、なるほどなるほど。そのいっしゅうかんの数え方がちょっとやっぱり、こう、ご自身と相手側とっていうので違かったってことですかね。
まあ、とにかくはい。 はい。 そうですね。あとは、その、書く内容のテーマについても、まあ、ざっくりとしか決まってなかった中で、えっと、私が書いた、記事に対して「あの、こちらが指定してるものと全く違うんですが、なんかこれはどういうことですか？」っていう風に言われて。
うん。 うん。 うーん、なるほど。それって、でも、指定はされているわけではないんですよね？
うーん。 そうですね、指定されてないので、えっと、過去の、その方の持ってるメディアで、まあ、似たような、え、テーマがあったので
うん。んん。 はい。
まあ、それとそれに寄せて、あの、作成して提出したんですよ。
ふんふんふん。
なんですけど、あの、全然、こちらが求めてるものと、も、違うと
なるほど。
いう風に、はい、ま、言われたんですよね。で、そうなんですよ。だから、なんかちょっと、その、あと、その文字数に関しても、まあ、あの、だいたい、その、2500文字って言われてたんですけど、まあ、えっと「4000文字って求めてるのが全然出てこないですが、どうなってますか？」っていう風に言われて
うーん。はい。 うん。 うん。 うーん、なるほど。
まあ、そこに関しては、あの、当初、2500っていう文字数でやりますみたいな、チャットの履歴にも残ってたんすよね。
はいはい。
はい、なんで、まあ、それについてもなんか、まあ、そういう風に言われまして <laughs> はい。あ、ていう状況でして。はい。どうしたら、いいですかね？とこっから。
言われてしまった。うん。なるほど、ま、ほうん。ま うーん、ま、まずこのお話聞いてる中だと、やっぱりこう、お互いのこう、ちょっと思っていることにこう、そうちがあるというか、ちょっとね、違いが、あの、ね、ご自身でこう、思われていたものと、相手側がこう、期待していたものっていうのが、大きくかけ離れているなっていうのがこう、ね。今こう、現時点では分かることなので、これをまずは、あの、解消していかないと、いけないですよね？うん。っていうので、まず、あの、ご自身でその、今のね、お仕事をこう、受け取った時の、あの、その、まあ、相手側の要望とかっていうのは、こう書面で残ってたりとかってしないんですかね？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
はい。 そうですね。 はい。 ええ。 ああ、基本的には、あの、リモートでのやり取りだったんで、全部、あの、まあ、何かしらの文章での履歴は残っている状態で。
はい。 うん、ふんふん。まずはこちらをちょっと、こう、お見せしてね。ちょっと、こう、こちらではこういう認識だったんですけどっていうので、ちょっと、こう、理解っていうのをお互いにしていかなければいけないのかなという印象ですよね。うん。やはり、こう、どちらかはもやっぱり、こう、お仕事をされているっていう中で、こうね。ちょっと、もう、お互いに怒ってしまってはね、こう、やはり、あの、話も進まないと思うので、一度落ち着いて、こう、ま、えっと、ご自身で、こう、見せられるような、その、まあ、これを使って私は記事を書いてましたっていう、これに沿って書いてましたよっていうものを、まあ、一度提出して、ちょっとこれはお話をする必要があるんじゃないのかなと思いますよね。うん。
はいはい。 ああ、ははは。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 うーん。 はい。 うん。 ええええ。 はいはい。 うーん。なるほどですね。じゃ、あれですかね。あの、1つ選択肢としては、まあ、もう、その、何でしょう、クライアントと言いますか、お客さんは絶対だっていうしすまあ、すその、スタンスで、あの、もう言われたことに対して、全部その、「わかりました。以後、今おっしゃられた通りに、えっと、対応していきますので、ま、今後とも、取引お願いしたいです」ってゆっていう風に言おうかなともちょっと考えたんですけど。まずはいっかい、その、今私が認識していた内容については、相手に1回ぶつけた方が良さそうなんですかね。
うん。 はい。 うん。 うんうんうん。 うーん。なるほど。 そうですね、なんか、この状態で、たしあの、謝ってしまって、このまま、こう、仕事を続けていくってなった場合に、おそらく似たような事例が今後も起こることっていうのも、まあ、あり得るのかなって思うので、そういったところを、こう、潰していくためにも、これからのこの関係っていうのをつなぐためにも、こっちはこういうスタンスでこのお仕事をしてましたっていうのをまずは見せて、そこでそのすれすり合わせというか、いや、こっちはこういうのでお願いしたかったんですっていうのを、ここを理解、お互いにしていかないと、おそらく、こう、また、お似たような事例があったりだとか、ま、今この状態で「書いてください」って言われて、今度からね、そうしても、いや、変わってこっちになったんだよなってね、またここでちょっと、こう、あ、コミュニケーションがね、ちょっとこう少ないとやはりそういった、あの、ことも起きてしまうのかなと思うんですけども。やはり、この、リモートでね、こう、お仕事をね、取られるっていうことで、やはり、こう、対面ではない分、ちょっと、この、あの、コミュニケーションっていうのが、そあの、対面のお仕事と比べてね。ちょっと乏しくなってしまうのかなと思いますので、やはり、こう、ちゃんと、おね、お話しされて擦り合わせていくっていうのとうん。ていうのは
はい。 ええええ。 うーん。 ああ、はい。はあはあ。 ええ。 はいはい。 うん。 ああ。 はいはい。 うーん。 ええ。 <laughs> ああ。 はい。 ええ。 うーん。はい。 ええええ。 はい。 うーん。 はい。でも、その、言うと、あの、あれじゃないですか。なんか、あの、怒ったりしないですかね？
うん、でもそれで言ってしまって、怒ってしまうのであれば、まあ、そこまでということ
相手がはい。 はい。 ええええ。
じゃないですか。だそのその方とね、ずっと今後そこで怒ってしまうような方と今後お仕事を、ま、したいのであれば問題無いですけれども、円滑に今後お仕事を取りたいってなった場合ですと、やはりしっかり自分の、あの、ね、こう、やっていたスタンスっていうのを説明した分で「私はこの記事をかい書きました」っていうのを、お互いあの相手に分かっていただかないと、あの
うんうんうん。ふんふんふん。 ええええ。 はい。 ええええ。 はい。 うんうん。 うんうん。 うんうん。
なんでしょ、こう、ちょっと、まあ、言葉がちょっと強くなってしまうかもしれないですけど、適当に書いて出した、みたいな、あの、ち方向でこう捉えられてしまっている可能性がありますよね。ただ、そうではうん、そうではないので
ええ。 ああ。 ま、そうですよね。だから、その、まあ、相手には、その、ま、これで怒られたとしても、ま、それはもう仕方ないというか、ま、なんならその会社員のなんか営業で、担当として決められてるってわけでもないから、ま、それで仮に怒られて関係が悪化したら、ま、取引をそれで、ま、終わりっていう風にすればいいっていう話でも、ま、あることを考えれば、まあ、あの、ま、重要な取引先でなんかここを失うとなんかもう生活が破綻するっていうのであれば、ちょっと、あのこっちが下手に出ないといけないとかもあるかもしれないですけど、ま、ま、そうそういうわけでもないので、ま、あの、ま、最悪そこと取引がなくなっても、あの、ま、いいいっちゃ、ま、新しく探せばいいので。
うん。 ふんふん。 うん。 ふん。 うん。 うん。というか、ま、お話のこう、なんつじつまが合っていない部分がちょっとあるなと思っていて、このそうですよね、こう、こちらね、そのご自身が受け取ったその仕事の内容と、その相手側のね、会社かどこかの、あの、ね、でやって欲しい内容っていうのが大きくかけ離れているので、どこかに必ずこの、あると思うんですよ。この何でここが合っていないのかっていう理由っていうのが、絶対こう話せば見つかると思うんですよね。2500文字で、うん、書いてくださいって言われてたのに、4000じゃなんで4000じゃないんですか、って言われるってことは、何かこの間にあったはずなので、例えば相手方が渡し忘れてしまった資料があるとか、うん、そういった部分があるので、そこのすり合わせも兼ねて、もう一度ちょっと落ち着いた状態でお話された方がいいかと思いますね。はい。
ま、であればううん、なんはい。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 はい。 ええ。 うん。 そうですね。 はい。 はい。 はい。 確かに。 うん、そうですよね。 うん、確かに。あの、やっぱり、そういう点も含めてですし、まあ、もしかしてもしかしてと言いますか、僕側に完全に落ち度があった場合にも、1回まあ、今回言ってみることで、まあ、指摘されたら、まあ、今後自分が、もし落ち度があったなら、それを落ち度ま、今後の取引先にやらないようにっていうことも出来ると思うんで、ま、ちょっと、そうですね、あの、ちょっと怒られてしまうんじゃないかっていうところをすごい懸念してたんですけど、なんかどっちに転んでも、言った方がいいんだなって、ちょっとなんか思えました。
うん、そうですね、もちろん。はい。 ふん。 うん。あ そうですね。落ち着いた状態でお話し出来るといいと思いますよ。
うん。 ええ、ちょっと、あの大分話出来て良かったです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。